امم، امم، طيّب خلاص بُصّي إحنا ما دام يعني ما دام لقيتِ إن اليوم ده هيبقى صعب بالنسبة لِك يبقى زي ما إحنا اتّفقنا إنّه فعلًا تفصلي بقى اليوم اللي أنتِ بترجعي فيه من الشغل من س لحد من الساعة 16:00 أو الساعة 17:00 فأنتِ عندِك وقت كفاية، إنِّك تعرفي تنامي كويّس بالليل لأن أنا ما أعرفش برضو نومِك مضبوط والّا لأ، بس أكيد بما إنّك طول الوقت مشغولة بالشغل حتّى نومك أكيد متأثر. ف فادِّي وقت لنومِك ادِّي وقت لجسمِك الوقت ال ال4، 5 ساعات اللي ممكن تستغليهم بعد ما ترجعي، مش لازم كل يوم بس هي هتلاقي أيّام لو عرفتِ إنِّك تضبطي فكرة إنّه تفصلي شويّة ما بين إنّه لأ ما فيش إيميلات بقى وما فيش كلام وكده م بعد الشغل على طول، إنِّك تنزلي وتحاولي ت تعملي مثلًا شوبينج تعملي تروحي سينما ت ت تروحي الكُوافير، ت تخلَّصي مشاوير مع مامتِك، ف ف فكرة الفصل دي مهمّة أوي أوي ودي حدود يعني فكرة إنِّك ت ت تِدَخْلي حياتِك الشخصيّة واليوم كلّه يبقى متلخبط على بعضه ده إرهاق جدًا على نفسِك، فحرام يعني حاولي شويّة تعملي كده الموضوع هيفرق معاكِ أوي.
عندِك حق. حقيقي أنا هاحاول أعمل كده، وآخد بنصيحتِك بجد هي نصيحة مهمّة جدًا، لإن يعني آن الأوان خلاص إن أنا أحط يعني أقول كفاية كده، يعني بجد أحط حدودي وأقول كفاية كده بجد، آه، ده مهم حقيقي إن أنا ال هو يعني هاقول لهم إن أنا خلاص وقت الشغل بيخلص مثلًا 16:00 خلاص أنا من بعد ما أطلع من المكتب بتاعي لا لا يبقى في ت تواصل ولا في اتصالات، إلَّا بقى لو في حاجة ضرورية أوي اللي هي ما ينفعش تستنى لتاني يوم، دي اللي ممكن نستثناها. لكن بجد هاخد بنصيحتِك وأحاول إن أنا أستمتع بقى بعد ما أرجع من الشغل، أشوف بقى المشاوير اللي عايزة أعملها، ألاقي وقت كده أقعد هدوء كده relax مع نفسي. لإن أنا بجد كل ده أنا محتاجاه، يعني خلاص لو اتضغطت أكتر من كده مش عارفة إيه اللي ممكن يحصل معايا، فأنا هاخد بنصيحتِك ف يعني يمكن من بُكرة على طول أوّل ما أروح الشغل هاقول لهم دَوَّة، و وإن شاء الله الدنيا تبقى مضبوطة، وأقدر إن أنا أنفذ النصيحة، وأحس بثمارها كده عليَّ وعلى يومي. بجد أنا متشكرة أولًا إن أنتِ سمعتيني، لإن أنا ارتحت أوي لمّا اتكلّمت معاكِ، وشكرًا جدًا على النصيحة الجميلة دي.
بالضبط. صحتِك صحتِك النفسيّة أهم. حلو أوي. بالضبط. حاولي تريّحي حتَّى بالضبط، بالضبط، ده حقِّك ده أنتِ